Opo, ayoko rin po talaga yung na may nakaaway, may nakaka may na-o-offend or may nadi-disappoint kasi parang nag-e-expect po sila ganon. So, parang ayoko naman ng ganun na pine-pressure ko yung sarili ko para rin sa kanila, na kung bigla tayong may masabi, tas ayaw pala nila ganon, so parang yun yung iniiwasan talaga natin kasi baka dun magsimula yung parang magkaka-kwentuhan, may makwentuhan siyang iba na ay ganito yung ugali ni ganto pero hindi naman pala talaga. So, dun nagsa-start minsan talaga yung mga away-away na opo, mm.
Ay totoo yan. Tama. Oo siyempre. Ay oo. Oo. Totoo yan. Hanggat maaring maging open up kayo 'no, maging totoo lang kayo sa isa't isa at 'wag 'wag yung lamangan yung pantay-pantay lang kayo, swak lang yung mga ugali ninyo. Tsaka hindi porket wala din yung isa mag pag-uusapan niyo yung ganto ganyan. Kasi hanggat maaari ayoko talaga ng ganon, 'di ba. Mahirap, eh, kaya siyempre marami rin tayong aral sa mga pangyayaring ganyan tulad ng mga nabahagi mo sa'kin, nakakatuwa lang din, kasi sa ganyang yan sa gantong edad natin nakakaranas din tayo ng mga kamalian pero naitatama natin. Uy, salamat sa ano masayang kwentuhan ah. Dami kong natutunan.
Opo. Mm, totoo, opo, mm. Opo. Mm. Opo. Opo. Mm. Opo. Ay ako din po, natuwa rin po ako, marami po akong natutunan sa inyo. Salamat po, opo paalam po.
Ayan, salamat. Paalam.